Eh allora, ehm, di seguire la ricetta abbastanza abbastanza come dire, ehm, d di trovare la ricetta e di seguirla abbastan co con le do dosi sì, perché purtroppo purtroppo lo dico perché io sono un po' così, ehm, somma, mhmm, a anch'io non ehm, ta talvolta tendo a non magari dire a farla a pressapoco. Però, ehm, è importante r seguirla, più che altro per anche perché lieviti bene perché altrimenti, essendoci questa farina che è un po' pesante, ehm, si rischia di avere l l'effetto, come dire, ehm, esatto, soletta di scarpe insomma, quella ecco, invece di una bella torta un po' lievitata e, ehm, e anche morbida. E per cui ecco le le diciamo, le proporzioni sono sono importanti in questo caso, come nella maggior parte del dei prodotti di di pasticceria ecco. Ehm, e poi, ehm, vabbè, ci può anche spaziare un po' con delle con delle cose un po' più, come dire, o osé dal punto di vista de del dell'uso che se ne fa, perché, ehm, per esempio, noi veniva fatta in famiglia, c'erano i bambini e quindi non veniva aggiunto magari la parte alcolica. E in adesso magari, ehm, invece anche mio padre aggiunge anche, che ne so, il bicchierino di grappa nell'impasto che
Pedissequamente. Mh-mh. Mattone. Ah ecco. Mh-mh. Dici, ormai siete cresciuti tutti quanti, quindi giustame
Sì, invece a ampiamente per cui vabbè, a parte s i per i nipoti, ma ormai i nipoti sono grandi anche loro, per cui ecco, si si aggiunge anche la parte alcolica che in tante fami
Ah, non si utilizzava il sistema tipo classico dei nonni quando: "Ah! L il bambino non dorme, il bambino non dorme! Via, dagli un pezzettino di dolce con dentro un po' un goccino d'alcol" Così, <chuckles> pam! Stesi.
<chuckles> No, no, su questo su questo, diciamo che non c'è mai stato un un nella no nonostante la provenienza insomma che somma l il Trentino e il Veneto un po' hanno questa questa tradizione di far assaggiare anche ai bambini anche il bicchiere di vino piuttosto che no, devo dire che nella mia famiglia erano un po' più restii su questa cosa, ecco.
Mh-mh. Okay, okay.
Ehm, niente, quindi diciamo che, insomma si può pensare di metterci questo tocco tocco in più, ecco, un po' un po' più sprint.
Sì. <clears throat> Un po' esotico, eh, un po' diciamo carbur carburante da piste da sci a 'sto punto, perché invece del classico bombardino, eh.
<chuckles> Ecco. Sì, sì, sì. Sì ecco, ecco, esatto. Ehm, quando era c ecco, per merenda quando rientri magari dal freddo, ehm, è ottimo.
Eh dici: "No, la metà perché magari <chuckles> rimani addormentata sulle pise". Senti, volevo ringraziarti tantissimo perché comunque mi hai fatto conoscere qualcosa che di cui ignoravo l'esistenza. Ecco, non è un dolce comune, ma sicuramente, ehm, è da provare. Grazie anche per aver condiviso tutti i tuoi bei ricordi d'infanzia e ed i tuoi ricordi familiari.
Esatto. Sì, sì, sì. Ehm, okay. Cer